Heeh heeh.
Heeh, itu tuh kayak ngurangin plastik dengan yang bener Tupperware itu. Cuman, eee, gini sih karena aku jujur malu ya, maksudnya <laughs> itu bukan hal yang bukan hal yang apa ya, eee, normal, gitu. Jadi beli beli es, eee, punya Tupperware nggak dikeluarin dulu, beli es s sama wadahnya gitu, terus nanti kita habis selesaikan, eee, cabut dari situ agak jauh terus ditumpah di Tupperware terus dibuang sampah. <laughs> Tapi itu sebenarnya sama aja ya, benar, makanya itu heeh, karena ya itu tadi harus diromasisas dinormalisasi sih sebenarnya, karena aku sendiri malu gitu loh dilihat dilihat banyak orang itu kayak, "Aduh, ini masnya kenapa sih?" Gitu.
Apa tuh? <laughs> Ah, kenapa kenapa? Heeh. Iya. Ah hah heeh. Ah. Tapi berarti masih juga pakai ikat sampahnya, masih ada sampah kresek nya juga. Ah, iya iya. Mhm. <chuckles> Itu maksudnya beli es batu apa gimana Mas? Apa, eee, dipindah
Es teh kayak es teh es teh jumbo, es teh-es teh yang pake cup-cup gitu loh Mbak, aku sering banget soalnya. Iya.
Oh, iya. Oh, iya iya, baru nyadar. <chuckles> Wah, iya, yah. <chuckles>
<laughs> Tadi tadi berarti dipikirnya es batu gitu ya? Enggak sih.
Iya, es batu dimasukin Tupperware, itu gimana caranya? Mung oh, mungkin Masnya beli es batu yang udah terpisah-pisah mungkin, gitu. Heeh, sama ini sih Mas mungkin ada 1 itu kayak kalau ngi kalau kita makan di restoran tuh ada piring yang dari, eee, apa, bambu itu loh Mas yang anyaman.
Enggak. Iya. <laughs> Eee, iya. Es teh sih es teh-es teh kayak gitu. Mhm. Oh, iya iya, iya, bener bener bener, ada sih bagian, udah pakai itu.
Iya kan? Mhm. Betul betul, wah, ini ya harus harus jaga ya kalo misalnya sampah itu, sampah plastik itu. <chuckles>
Jadi piringnya heeh. Iya sih apa? Kita harus melek juga sih. Ya kalau ngomongin suka tentang dampak sampah memang banyak banget sih. Tapi seru topiknya seru banget sih, terima kasih banyak ya, Mbak, ya. <laughs> Iya, yo, sampai jumpa.
Mhm. Betul, seru emang? <laughs> Oke deh. Iya, sama-sama, Mas. Selamat sore, Mas.